صحيح. فعلًا. يعني باحِس إن العصرين دُولَة هم ال العصور الذهبية للأغاني ال الأغاني بتاعتنا بتاعة أصولنا وثقافتنا والحاجات دي كُلّها. يمكن الموضوع بعد بقى بعد كده بقى آه. بعد كده الموضوع بصراحة ب بعيد خالص عن أصولنا وثقافتنا. في ناس بتقول دلوقتي لأ ده المهرجانات بتاعة أحياء شعبية وبتاع لأ حبيبي، الأحياء الشعبية ديّة ما عرفتش الأغاني ديّة ألّا أمّا أنتم حطّيتوها في التليفزيون، لمّا الناس دي اخترعتها، لكن قبل كده عُمْر ما الناس
غير دلوقتي طبعًا. آه. لأ وحتّى ال ال المهرجانات غير الأغنية الشعبية المصرية المعروفة، يعني الأغنية الشعبية القديمة كانت مثلًا عدوية، آآ إيهاب توفيق شوية الناس دي آه بالضبط.
إمم. بالضبط. محمد رُشدي. آه. فدي كانت حتّى ال الكلمات بتاع الأغاني كانت فعلًا بت بتعبّر كده عن ثقافتنا، بتعبّر عن المينا محمد رُشدي لمّا كان بيغنّي للمينا و و وطاير يا هوا طاير يا ليل ومش عارف إيه، آه. كانت
بالضبط. فعلًا. آه، آه، آه عدوية وعطشان أيوه. ب وتحِس الأغنية كانت بتحكي قصة ف يعني أنت كنت بتتعلّق بال بالأغنية نَفْسها آآ بتعتبرها قصة أو حكاية بتتحكي من موسيقى، لإيقاع، لكلمات.
إمم. صح، والكلام كان جايب بعضه كده، كان كلام كده فاهم قصدي؟ ليه معنى كده، كلام مَتعوب عليه. لكن دلوقتي كل أي كلمتين واحد قاعد في الحمام بي بيقول كلم بيألِّف كلمتين ويقول لك أغنية، يعني إن يك اللي هو كلمات ما بتعبّرش.
مقارنة ظال ظالمة أصلًا لو هتعمل مقارنة دلوقتي.
آه. ما فيش ما فيش أي وَجه مقارن خالص تمامًا بل بالعكس، أنا كل أمّا باسمع الأغاني دِيّة بالصدفة الباحتة، باحِس إن الأصول بتاعتنا اتأثّرت بشكل كبير جدًا، باحِس بق بق بابقى نِفسي ما أسمعهاش خاص في أي حتّة، بس للأسف هي بقت منتشرة بشكل كبير.
بتحِس إن في فجوة، دخلنا في فجوة كده زمنية أو في فَرْق كبير.
آه.